طب باقول لك إيه، أنا بصراحة كان في موضوع كده يعني بيواجهني حاليًا كده، و ومتضايق منه جدًا، يعني عارف أنت الفكرة الواحد زَي ما تقول إيه، اللي هو باحِس بالذنب دايمًا كده، لمّا باخد أجازة كده عشان أرتاح، يعني أنا زَي ما تقول إيه، اللي هو أنا شغال ماشي، فزَي ما تقول أنا شغال ولكن الشُغلانة بتاعتي مش ثابتة، يعني شغال شُغلانتين، ولكن الشُغلانتين أصلًا مش ثابتين، يعني اللي هو يعني إيه، باتحاسب باليوم بتاعي، يعني أنا لو جيت في يوم أنا مثلًا عارف اللي هو قعدت أسبوع من الشغل مش هاتحاسب عليه، حتى يوم أجازة برضه، ما ليش ما ليش أيام أجازة، اللي هو أنا ال اليوم اللي نزلته، باقبض عليه، فدايمًا باحِس كده إن أنا عليّا مسؤولية، وباحِس إن أنا لو خدت أجازة عارف باحِس بالذنب كده دايمًا، الموضوع ده مضايقني جدًا، عارف أنت اللي هو ما باعرفش أستمتع بأي أجازة بصراحة، بسبب بسبب الإحساس ده، بسبب الشعور بالذنب، عارف أنت اللي هو عليّا مسؤوليات، وعليّا ناس والكلام ده كلّه كده، وما باعرفش آخد أجازة، ما باعرفش أستمتع بيها خالص، فالموضوع بقى مضايقني جدًا بأمانة يعني، وكنت عايز أفضفض معاك كده شوية، يمكن أرتاح كده.
امم. امم. امم. آه، طبعًا، أنا حاسس بيك طبعًا، ويعني كونك إن أنت يعني أ ي عندك ش يعني بيبقى عندك شُغل، وفعلًا وعايز تاخد أجازة، بس يعني بتحس بالذنب لمّا بتاخد أجازة، وحتى لمّا بتاخد أجازة، بتحس إن أنت كده آآ، كأنك عملت حاجة غلط أو حاجة، ده بيعكس قد إيه أنت شخص يعني لأ، مسؤول، و ولأ، وقد المسؤولية كمان، يعني هتبقى مثلًا يعني أب أسرة ناجح، وهتبقى آآ، وهتبقى في حياتك، شاب ناجح. فعامةً يعني ده حاجة حاجة جميلة جدًا، خُد بالك يعني، ناس كتيرة بييجي لها الشعور ده، يعني مش أنت بس يعني، أنت من الناس اللي فعلًا بتستخسر في نفسها شوية راحة حلوين، بتحس إن الإنتاج أحسن حاجة، الشغل دوّة عليك إجباري، ده أنت ده أنت تحمد ربنا، ده في ناس ال عكسك تمامًا، في ناس ولا يفرِق معاها الشُغل، ولا أصلًا عايزة تشتغل. بالضبط، فعادي ما تاخدش الموضوع ما تحمّلش نفسك أكتر من من يعني من من طاقتك، يعني وحاول على قد ما تقدر آآ، تتماشى مع الموضوع، بس قُل لي بقى أنت يعني أنت قُلت لي بتشتغل شُغلانتين، يعني طَب أنت مثلًا هل الشُغلانتين مثلًا بتش حرّين، والّا أنت بتشتغل مثلًا شغل شُغلانة إلزامي، بتروح مكتب وكده، والتانية مثلًا شُغلانة حُرّة؟
دي حقيقة. والله فعلًا. بالضبط. أنا باقول كده والله. امم، امم. امم. لأ، لأ، الشغلانة الأولانية دي هي تقدر تقول مش هي إلزامية يعتبر، فاهمني بس الفكرة في إيه، الفكرة في المرتب بتاعها، إن هي يعني كان معروض عليّ في الأول خالص، في بداية الشركة لما نزلت. قالوا لي: "تبقى ش تبقى out source للشركة، والّا تبقى in source؟" قُلت لهم: "إيه الفرق؟" قالوا لي: "in source يعني هتبقى داخل المكتب وكده، هيبقى ليك مرتب ثابت، وعلاوة، والكلام ده كله." فاهم قصدي؟ "وليك يوم أجازة في الأسبوع، وهكذا. آآ، ولكن لو اشتغلت out source أو كده، المرتب بيكون أعلى بكتير، وما لوش علاوة وكده ما لوش أيّه، زي ما تقول، اللي هو تقدر تسيب الشغل في أيّ وقت، وتقدر تاخد أجازة في أيّ وقت، وترجع في أيّ وقت، اللي أنت عايزُه، يعني أنت حرّ نفسك." فحسيت إن أنا حريتي أحسن، فاهم قصدي؟ يعني الحرية بتاعتي أحسن، وحسيت إن أنا فعلًا هابقى حرّ أكتر. دي الشغلانة الأولانية. الشغلانة التانية، طبعًا، أنا شغال، زي ما تقول في Freelancer من البيت وكده. باعمل كام حاجة على بتاع كده، أنت فاهم، اللي هو إيه، وبتمشي معاه الدنيا. ولكن عارف أنت، اللي هو أنا لما باجي آخد أجازة، باضطر إن أنا غصب عني أبعد عن الشغل ده، يعني الشغل التاني بتاعي، زي ما تقول إيه، على النت وكده، ومن البيت، محتاج نت إن أنا أشتغل وكده وأنا طبعًا لما باخد أجازة، باحب إنّي مش هاخد أجازة في البيت، بس لأ، أنا باحب إنّي آخد الأجازة دي بقى اللي هو إيه، زي ما تقول عطلة، اللي هو أسافر بقى كده إسكندرية وأقعد يومين كده هناك بقى أستجم في الشقة بقى كده عندنا شقة يعني في إسكندرية. أقعد أستجم هناك كده، وأقعد مع حالي كده لوحدي، ولا حد حواليّا، ولا حد صداع، ولا دوشة، ولا بتاع أنت فاهم قصدي؟ اللي هو إيه، مرتاح، حاسس إن أنا مرتاح. فاباحس دايمًا بالذنب عارف أنت اللي هو لما ب باسيب الشغل وكده، الفلوس بقى، اللي هو أنا مش هاقبض اليومين دول. أنا شغال، فأنا عارف أنت اللي هو إيه، أنا عكس التم
تمام. إمم. إمم. حلو أوي. إمم. إمم. حلو. إمم. إمم. إمم. آه. فاهم قصدك، وال أنا فاهم قصدك. أنت يعني الموضوع ب ب بيبقى معاك إزاي، آآ طَب إيه ده الوقت اللي أنا قَعْدتُه دوَّه، طَب ما أنا أوْلىّ بيه، أنا أشتغله أحسن. آآ أنا آه يعني يعني ب طالما أنا عندي option إن أنا أشتغل، لأ أنا هأشتغل، وبتستحرم على نفسك الراحة. خُد بالك، أنت لازم يعني تعرف حاجة مهمة أوي. لازم تعرف إن الراحة ب يعني أهَمْ أهَمْ، دي دي برضه فلوس. يعني إن أنت تشت إن أنت تستريح، أنت ب خد بالك، يعني أنْتَ لو حصل لك أي حاجة في صحتك، والّا اضغطت نفسيًا، والّا كَرِهت الشغل، والّا قفلت مرة واحدة. عارف الوقت اللي أنت بقى مش عايز تريحه دوَّه، آآ آآ باختيارك هاتريحه إجباري، وهاتلاقي نفسك قاعد بقى. بدل ما تريح مثلًا يوم والّا والّا يومين، لأ، هاتريح بقى فترة كبيرة وأنت مش طايق الشغل، ومش بعيد جدًا تفضل قاعد من البيت. وليه؟ فخد ب فأنت عوّد نفسك دايمًا إن أنت تعرف إن إن الراحة دي بفلوس. بفلوس، يعني يعني مش آه، مش معنى إن أنْتَ شغال شغلانة حرة، أو شغال شغلانة آآ بقى in source أو out source في أي مكان، أو أي حاجة، بت ب يبقى م أنت تِجبِر نفسك إن أنت ما تشتغلش، والّا والّا والّا sorry يعني، والّا تشتغل، وإن أنت ت أي وقتك بفلوس. لأ، أنت راحتك بفلوس. خد بالك برضه، فكّر في الموضوع من المنظور دوّة.
بالضبط. آه. أيوه، أيوه. أيوه، أيوه. بالضبط. إمم. والله فاهمك، والله وأنت يعني بصراحة معاك حق فعلًا في اللي أنت قُلته، يعني عارف أنت اللي هو، أنا فعلًا محتاج إن أنا راحة، ولكن عارف أنت اللي هو إيه، هاقول لك، هاشرح لك الموضوع. فكرة إن الواحد، إن أنا في دايمًا في سباق، عارف أنت حاسس إن أنا دايمًا في سباق كده اللي هو، شُغل وبتاع وعايز أجمّع فلوس واعمل، عايز أبني نَفْسي زي ما قُلت لك اللي هو في البداية، أنا عايز أبني أُسرتي، عايز اللي هو أتجوِّز، عايز أخطُب، عايز عارف حتّى برضه يعني أنا عليّا مسؤوليات برضه تانية كتير مسؤولي في مسؤوليات في البيت برضه ب باساعد معاهم في البيت في حاجة، وفي نْفس الوقت برضه تخيّل كل ده وكمان أنا برضه يعني زي ما تقول إيه، اللي هو عايز أعمل دراسات عُليا وكده، دي حِلْم من أحلامي مثلًا، حاجة أنا نِفْسي فيها وكده، عارف أنت اللي هو كل ده ضَغْط عليّا وحاسس إن هو عَمّال يشد فيّا، يشد فيّا اللي هو إيه، مش ب مش باخُد م ما باحِسش بحا ما باحِسش إن أنا مرتاح في الإجازة، يعني أنا هاقول لك حاجة، عارف أنت اللي هو سبحان الله، تصدّق بقى إن أنا مش باحِس بال مش باحِس بالذنب آآ، قبل ما باخُد الإجازة، ده أنا باخُد الإجازة عارف قبلها باكون إيه، مبسوط وبتاع وإن أنا آآ، خلاص هاخُد إجازة أخيرًا، أنا باحِس بالذنب في وِسط ما أنا وأنا شغّال في الإجازة، عارف أنت اللي هو إيه، بَدَل ما أقعُد أستمتع بقى بالإجازة وبتاع، لا، ده أنا باقعُد أعكنِن على نَفْسي أكتر، اللي هو أقعُد أفكّر بقى فاهمني، مش اللي هو مش قبل الإجازة خالص، بالضبط.
إمم. إمم، فاهمك. أيوه. إمم. إمم. أيوه بالضبط، فاهم قصدك، بتقعُد تقول: "آه يا ريتني ما أجِّزت"، طَب وال والفلوس ال اللي الم اللي المفروض أعملها في الوقت اللي أنا حُر فيه دوّة، طَب يعني آه، يعني أنا أو تقعُد تحسبها كمان، طَب لأ، طَب أنا هاقعُد دلوقتي، طَب ما في غيري بقى شغّال و وعَمّال بيكسب وبيربح وأنا مش عارف إيه، لأ ل بُص، يعني عوِّد نَفْسك دايم آه، إمم.
<chuckles> بالضبط كده. ده أنا باقعُد أحسبها عارف إزاي، ده أنا باقعُد أحسبها كمان اللي هو يعني إيه، باقول لنَفْسي، ده أنا دلوقتي أهو أنا أنا قاعد أهو بَدَل ما أنا عَمّال أصرف فلوس، طَب ما أنا كان كان زماني عَمّال أكسب فلوس بَدَل ما أنا عَمّال أصرف فلوس في الإجازة وكده، لدرجة أقول لك حاجة كمان، وربِّنا الموضوع بيأثّر عليّا في إجازتي نَفْسه. يعني عارف أنت هو إيه، بَدَل ما أصرف على نَفْسي أقول لنَفْسي لأ، لأ خلاص، حوِّش الفلوس دي بَدَل إيه، بَدَل ما أنت عَمّال تصرف. يعني الموضوع بيعكننّي أكتر، فاهم الفكرة في إيه، الموضوع بقى صعب جدًا بصراحة، فكرة بابقى حاسس بالذنب.
إمم. إمم. فاهم. بُص، آه، طبعًا، لأ، الموضوع ده طبعًا يعني أنت ح أنت فعلًا آآ، يعني كتير زَيك كده، وأنت بتقعد يعني تلوم نفسك، وتقول آآ "ياريتني ما ما ياريتني ما أجّزت، أنا كان زماني دلوقتي باع باعمل فلوس، أنا كان زماني" مش عارف باعمل إيه، الموضوع ده عادي جدًا خالص. طيّب يعني هل مثلًا ما ح ما حسّيتش في مرّة كده، من كتر ما أنت بتشتغل، ومن كتر ما أنت عمال بتحس بِخَنقة، بتحس إن أنت متضايق، زهقت من الشغل خلاص، طاقتك ابتدت تِخلص، محتاج تفصل، محتاج تعمل أي حاجة، والّا والّا أنت لأ، على طول عندك طاقة، وعلى طول عايز تشتغل، بتفكر دايمًا في ال في ال في ال في ال في الجزء العملي، والمادة، وإن أنت شايف الوقت دوّة، وطموحك بقى شايف الوقت دوّة، لازم تستغل كلّ ثانية في إن أنت ت تِدخّل فلوس؟
بجد يعني. إمم. والله فعلًا، أنا آه، يعني بافكر فيها كده، اللي هو لازم كلّ ثانية أستغلها، لازم عارف أنت اللي هو إيه، مش بادّي لنفسي راحة يعني. عارف أنت اللي هو إيه، أنا عارف إن أنا بَدَني في يوم هيخذلني، أنا عارف إن أنا بَدَني في يوم ممكن يُقع مني، أو يحصل حاجة. بس أنا دايمًا كنت باسمع كلمة كده، كنت دايمًا أسمّع كلمة كده حلوة أوي، مش عارف أصلًا أنا تفسيرها غلط ليّا، والّا تفسيرها صح. عارف أنت اللي هي كلمة إيه، يقول لك: استغلّ مرحلة الشباب، آآ قبل إيه، قبل قبل ما صحتك يعني استغل صحتك في مرحلة الشباب وكده، واعمل فلوس وبتاع، باحس إن أنا فاهم الكلمة غلط أصلًا، مش فاهمها صح، باحس إن هي تطبيقها نفسه غلط يعني، اللي هو المفروض فعلًا إن أنا مع ذلك إن أنا رغم إن أنا آه، ب عارف أنت اللي أنا باخد وقت للشغل وكده، لازم لازم برضه وقت للراحة. بس إزاي؟ أنا إزاي يعني إزاي طبعًا، إزاي؟ عارف أنت عقلي إزاي يسيبني بقى إن أنا آخد راحة؟ لأ طبعًا، لازم عليّا، فاهمني؟
إمم. إمم. بالضبط، أكيد آه. أ آه. إمم. إمم. بالضبط. أول حاجة أول حاجة آه، فكّر كده هأقول لك حاجة، فكّر تعمل جدول مثلًا، تعمل جدول وت وت ت تكون إن أنت تقول فيه بقى "أنا لأ، أنا الجدول دوّة، أنا آآ مثلًا النهارده هاشتغل من كذا لكذا، وبُكره هاشتغل من كذا لكذا." و و وعارف يعني مثلًا النهارده هاشتغل من الساعة 09:00 مثلًا الصبح لحد الساعة مثلًا 18:00 خلاص، بعد الساعة ديّة لو حصل إيه، لو الدنيا اتطربقِت السماء على الأرض، م مش مش هاشتغل خلاص، الدنيا تمام. وبُكره نفس الوضع. وك وعندي وعندي على الأقل مثلًا جُمعة وسبت أجازة، أو يا سيدي كحد ادنى خالص، حد ادنى خالص، السبت أجازة. فاهم، أو الجُمعة أجازة عادي. اعمل كده، حاول على الأقل تدّي نفسك يوم كده راحة، وت وتحط تكتب كده في الكلام دوّة: "أنا لو ما أجّزتش هاتعب، أنا لو ما أجّزتش جسمي هي هي هي هي هيريح منّي، أو أو أو أو أنا أو هيخذلني." زَي ما أنت قُلت بالضبط يعني. حاول دايمًا تعوّد نفسك على الموضوع دوّة، وإن شاء الله، صدقني، لو عملت لو حطيت في بالك إن أنت إن أنت تحط جدول ليك وإن أنت تعمل وإن أنت
إمم. إمم. بالضبط.
ت تنظم وقتك ت ما بين الشغل ده وما بين الشغل ده، حتى مثلًا في الشغل لو هتشتغل في يوم الشغلنتين لأ، أنت محتاج بقى تعمل فترة كده استراحة في النُص، على الأقل خالص ساعتين 3، قبل ما تبدأش الشغلانة غير لمّا تعمل ساعتين مثلًا راحة ما بين الشغل ده وما بين الشغل ده، عشان حتى مخك ما يفصلش، عشان حتى تعرف تبدع، الساعتين دول بجد بل لا تمسك بقى التليفون ولا تعمل اى حاجه، أنت قاعد مثلًا قدام التلفزيون بتتفرج، قاعد مع الأسرة، قاعد بتنزل تتمشى، بتنزل تاكُل تحت في الشارع، ب بت بتعمل أي نشاط تاني ما لوش علاقة بإن أنت بتبُص لشاشات أو أنت بتبُص لحاجة، فم ف ف فنحاول على على امم، إمم، آه، طَبعًا اعمِل كده.
أيوه، أيوه، بالضبط. إمم. أيوه هى افكار حلوة. والله فعلًا أفكار حلوة. يعني أنا عايز أقول لك اصلًا برضه، أنا عايز أقول لك برضه والله أنا لمّا لمّا بافكر كده والله في الموضوع نفسه، باحس الموضوع ده أصلًا جِه جِه ليعني فكرة إن أنا دايمًا مُرهِق مُرهَق دايمًا وإن أنا عارف أنت اللي هو مُرهَق في الشغل وكده، جِه من أثَر برضه إن أنا قعدت فترة مرتاح، يعني عارف أنت اللي هو أنا أصلًا خدت وقتي من الراحة وكفاية، يعني المفروض إن أنا ما ينفعش كده. عارف أنت اللي هو أنا كنت باقول لنفسي كده إن أنا مش هينفع أحس براحة وما ينفعش أحس براحة، لأن أنا كنت قعدت فترة كبيرة أوي من بعد التخرج وكد، ه قعدت فترة في الراحة، وكان البيت عندي كانوا ضاغطين عليّا جدًا، وكانوا شايفين إن أنا لأ، أنا محتاج إن أنا زي ما تقول محتاج إن أنا أشتغل وكده. فلما نزلت أشتغل بقى فاهم، بقيت شايف الموضوع كله إن هو لأ، أنا لازم أعوض فترة الراحة اللي أنا قعدتها في البيت، فده غلط. فصح والله فعلًا، ده غلط.
إمم. بالضبط. بالضبط. بالضبط. صح. بُصّ، أنت شخص مسؤول، خلّينا نكون يعني خلّينا نكون يعني معترفين، أنت شخص مسؤول وشخص قد المسؤولية، وفعلًا، فعلًا آه، يعني أنت فعلًا بس أنت محتاج بس تعيد تفكيرك في الأفكار، يعني يعني إيه مثلًا تقعد تشوف بقى تقول آه، أنا بقى ال أنا بانتج وكل حاجة، وأي وقت باقضّيه في الإنتاج ده كويس جدًا، بس برضه أنا ليَا حق إن أنا أستريح. جسمي ليّا حق إن هو يستريح، آمم آآ، تقعد تقول آه، لو حطيت خطّة كده معيّنة مثلًا فاهم؟ لازم تحط مثلًا قبل الأجازة. هنقول آه، مش هاخد أجازة غير لما أخلص 1، 2، 3، 4، خلص ال4 وخُد أجازة على طول، مش تأجل، ما تزودش عندك مٌهمة، اربط دايمًا الأجازة بالمهام اللي أنت تعملها فاهم؟ وحاول تقلّل برضه المهام بتاعتك على قد ما تقدر وإن شاء الله لو عملت الحاجات ديّة هتلاقي نفس هتلاقي نفسك أنت أصلًا على طول يعني م مستريح كده وهتلاقي لأ، أنت فعلًا بتاخد أجازة وبتشتغل، مش عشان أنت شغال حُر والّا حاجة لأ ما لكش حق تاخد أجازة إمم.
بالضبط. بالضبط، آه. صح والله فعلًا. صح والله فعلًا. آه، فاهم، آه. أيوه، أيوه، أيوه. لأ والله فعلًا، على الأقل برضه أحس كده إن أنا يومي مرتاح كده، ونومي، وعارف كل حاجة متضبطة كده مش اللي هو برا مٌرهِق مٌرهَق على نفسي كده أو ام عارف بارهق نفسي زيادة والله. ففعلًا لا، لا والله بجد، الكلام ده ريحنى حقيقي والنصايح حلوة. وبعيدًا برضه عن النصايح والله أنا حاسس إن أنا ارتحت كده الصراحة لمّا يعني فضفضت معاك وطلّعت كده كل اللي جوايا بجد والله فباشكرك بجد إنك سمعتني.
صح. إمم. bravo. بالضبط. العفو على إيه، أنا موجود في أي وقت وحاجة أخيرة أقولها لك إن لبدنك عليك حق.
صح والله، فعلًا صح.